إمم. كانوا إيه؟ كان كانت إيه مشكلتهم؟ إن هم مثلًا شايفينكم بقى بتتدلَّعوا جَو بقى أنت قُلت ده نظام مختلف أو نظام جديد، فعايزين بقى يورِّوكم بقى إن أنتم لأ، آآ لازم تذاكروا أو كده وما تعتمدوش على النظام بتاعكم ده؟
أنا أنا أول يوم ليّا بالضبط. و وغير كده كمان بقى آآ ميكانيكا أكتر قِسْم آآ الولاد فيه كتير والبنات فيه قليّلة، ف فهُم بقى بيتعاملوا معانا بخشونة زيادة عن اللزوم، يعني هم بقى الدكاترة جوّه متعوِّدين دايمًا إن إحنا آه إحنا آه أنتم بقى ميكانيكا اللي هو أنتم أسود هندسة وأنتم الرجالة و آه، بالضبط كده، وبيتعاملوا معانا بد ب بكده بكده بجد، يعني أنا فاكر أول يوم ليّا في في القسم، تمام؟ أول يوم، فرايح أحضر أول محاضرة ليّا مع دكتور في في قِسْم ميكانيكا، أقسم بالله طردني من غير أي شيء. <laughs>
آه. أوكي. كإنّكم في جيش. ميكانيكا مصنع الرجال. أيوه. إمم، إمم. إمم. آه. ليه؟ كحّيت والَّا وأنت داخل والَّا إيه؟